Y ya no tendría yo como que mayor preocupación o, bueno, por lo menos, o sea, sí preocupación, pero ya no este tema de estrés.
Claro, digo Sí, definitivamente yo creo que para poderte motivar, pues, sí necesitarías un un poco de ayuda, eh, porque, eh, y y digo, hay personas que lo hacen a lo mejor no en una sola visita, pero que conforme vaya pasando el tiempo, pues, cada vez, pues, tú vayas viendo una mejoría constante, ¿no?, porque definitivamente, es algo que te mereces, ¿no?, una casa bonita, una casa limpia y tener este espacio para ti y tu hija.
Ujú. Ay, sí. Ay, muchas gracias. Así lo voy a hacer.
Saludos.